Kak, aku lagi bingung banget nih, Kak. Jadi aku ada masalah bukan masalah iya jadi sebenernya bukan masalah yang ini sih, cuman aku lagi kayak bingung banget, karena mantan tuh masih, eee, ngekontak aku terus gitu kan. Sedangkan, mmm, aku sekarang posisinya tuh udah tunangan gitu kan. Sebenernya aku nggak mau sih, eee, kontakan lagi sama mantan gitu kan. Tapi ternyata, mmm, kita tuh kan satu almamater ya, Kak, jadi masih ada di dalam satu grup gitu kan. Dan, eee, dalam satu grup itu aku, eee, apa ya namanya masih kayak kontakan di grup itu kan, dan dia selalu kayak nyambung gitu kan dengan, eee, obrolan-obrolan aku gitu. Dan, eee, apa ya, aku takutnya dia tuh kayak masuk lagi gitu, Kak, ke kehidupan aku, sedangkan aku sekarang udah, mmm, menjalani hubungan yang serius gitu, Kak. Jadinya
Oh, gimana nih? Hmm. Oke. Iya iya iya. Hmm. Sih, paham sih. Iya. Oke. Emang emang iya ya, eee, emang ini situasi yang sensitif ya. Di satu sisi kita, ya memang bagaimanapun juga kan, eee, kalau boleh tahu dulu hubungannya sampai sekarang jadi masih baik ya? Meskipun sudah tidak berhubungan seperti dulu lagi maksudnya.
Iya. Iya betul. Eee, iya, kalau hubungan sih sebenernya, eee, baik, eee, apa ya namanya kalau baik ya baik sih ya, Kak cuman aku kayak membatasi aja sebenernya dari, eee, awal kita putus gitu kan karena aku dulu sempet juga kayak susah move on ya, Kak dari dia. Jadi aku men eee, apa namanya membatasi diri gitu buat ya udahlah jangan menghubungi dia lagi gitu kan dan dulu kita putusnya emang ada hal yang ngebuat aku, e sedih banget gitu kan, i mmm?
Mhm. Oke. Mhm. Oke. Oke oke oke. Kalau boleh tahu, eee, tunangannya Kakak ini tahu nggak sama maksudnya, kenal sama mantannya nggak?
Oh, kalau kenal enggak sih ya, Kak. Cuman, eee, dia tahu gitu kalau, e “Oh ini mantan aku dulu.” Karena mantan aku ini tuh lumayan sih, eee, aku berhubungannya lama ya, Kak, sama dia gitu kan. Dan yang paling itu tuh, eee, kayak gimana ya, eee, dia tuh masih kayak ngekontak di grup gitu kan. Kadang-kadang kan aku juga aku ngerasa ya udah aku udah, eee, dewasa gitu kan aku nggak mungkin nih kayak blok-blokkan gitu kan. Kadang-kadang dia kayak nanya kabar gitu kan, terus e kadang di media so
Oh nggak, mhm mhm. Mhm, mmm. Iya iya iya. Mhm. Iya, ya. Emang ini sih emang, eee, kondisinya emang ini ya agak jadi awkward ya kalo <chuckles>
Iya bener gitu, kadang di media sosial juga dia kayak ngekomen story aku, status aku gitu loh, Kak.
M mhm.
Iya, nah
Jadi ada dua ya, yang pertama gimana caranya, kalo boleh saya sa simpulin ya, eee, bagaimana cara menyampaikan ke, eee, mantan gitu ya supaya nggak terlalu berlebihan, benar nggak kayak gitu?
Ya. Iya bener jadi, eee, gimana ya caranya gitu ya kalau misalnya dia tuh sadar gitu bukan, eee, tahu gitu men e batasan gitu karena kan kita udah sama-sama dewasa gitu ya Kak. Dan setau aku dia juga udah kayak punya pasangan ya Kak jadi, eee, kayaknya kalau misalnya untuk hal-hal yang nggak perlu, nggak perlu deh kita komunikasi gitu kan. Tapi, sayangnya tuh pada padahal aku udah nggak gubris dia Kak ya Kak, kayak di sosial media dia masih kayak ngomen story aku gitu kan aku agak ada perasaan yang, eee, apa ya nggak nyaman gitu kan, Kak ketika dia
Mmm. Mhm. Mhm. Iya paham. Mmm. Betul betul, saya paham sih. Jadi, eee
Mmm, betul.
emang, apa di satu sisi
Iya.
kamu pengen berhubungan, maksudnya jangan apa tetap, eee, berhubungan ini nggak nggak nggak nggak membuat hubungan yang buruk gitu ya dengan mantan itu, tapi di sisi lain kamu juga pengen menyampaikan kalau, eee supaya dia itu nggak terlalu ini ya, nggak di bisa tahu batasannya lah ya. Karena kamu sekarang udah tunangan. Bener nggak kayak gitu?
Iya betul, Kak. Iya bener aku udah udah tunangan dan mungkin bentar lagi juga kalau tunangan kan artinya serius ya, Kak. Berarti aku bentar lagi, eee, mau, eee, menikah gitu kan. Sedangkan dia tuh kayak tidak mengerti situasinya dan harusnya dia tau sih kalau misalnya aku udah bertunangan karena aku juga pos, eee, apa ya pasangan aku di sosial, mmm, media aku gitu kan. Dan dia juga post e pasangan dia di sosial medianya gitu kan harusnya kita sih tau tau batasan gitu loh, Kak.
Iya. Mhm. Iya, betul. Iya. Tapi heeh. Heeh, sori sori kalau boleh tau eee, pah mmm, tunangan kamu sekarang tau nggak kalau kamu masih berhubungan dengan dia? Maksudnya masih ngobrol dia tahu nggak?
Mmm. Iya, aku pernah cerita sih, Kak, ke pasangan aku gitu kan kalau misalnya, "Ini nih, eee, apa namanya, eee, mantan aku tuh masih kayak," karena aku takut salah paham ya, Kak, "masih kayak, eee, ngekomen story aku, masih kayak nge-chat gitu kan meskipun hal-hal yang nggak penting nanyain, eee, kabar e anak-anak, eee, ku sekolah gimana." Gitu, padahal kan nggak nggak mesti sama aku juga gitu ya, Kak. Aku pernah nyampein ke stu eee, calon aku gitu kan tunangan aku, dan dia, eee, responsnya kayak, “Ya udahlah nggak usah ditanggapi.” Gitu kan. Tapi itu tuh kayak menurut aku kayak mengancam hubungan aku dan e e calon aku gitu, Kak. Aku nggak mau nih ada kesalahpahaman gitu, Kak dia nantinya.
Pernah cerita, oke. Mmm. Iya iya ya. Iya. Oke. Mhm. Oke oke. Jadi, kalau saya pahami intinya ini ya yang bagus loh, yang bagus itu kan setidaknya kan, pasangan kamu tahu soal mantan itu kan
Iya.
dan tahu kamu memang masih suka komunikasi gitu kan, artinya kamu jujur sama Soalnya yang yang bahaya itu kalau misalnya ada orang dia berhubungan dengan mantan itu enggak dikasih tahu sama pasangannya, itu sebenarnya bisa jadi kesalahpahaman. Jadi yang pertama itu kondisi kamu sebenarnya bagus gitu kan.
Iya, betul.
Intinya, eee, antara kamu dan tunangan kamu sekarang itu, setidaknya tidak ada ibaratnya tidak ada yang disembunyikan gitu kan. Dan dia tahu kalau misalnya kamu sama pasangan ka ama mantan kamu itu sebenarnya, eee, hubungannya itu ya itu cuma sepakat kita pertemanan. Itu yang paling bagus sebenarnya. Jadi itu harus tetap dijaga yang seperti itu ya. Cuma berarti, eee, bener nggak ini, s eee, ma dari saya itu kayak gitu?
Iya, bener. Iya, nah Mhm. Iya, bet Iya bener, Kak. Cuman, eee, mungkin Kakak, eee, ada saran nggak ya biar misalnya, eee, mantan aku ngerti gitu apakah aku harus ngomong langsung gitu ya ke dia? Atau gimana ya, Kak menurut Kakak?
Mhm. Oke. Sebenernya kalau misalnya masalahnya untuk mantan, itu sebenarnya menurut saya, ya saya senang gitu kan, setidak kan kamu nggak ada urusan sama, eee, masalah ini nggak nggak berhubungan sama e tunangan kamu kan. Jadi Intinya memang harus kasih ini sih, harus kamu sampaikan gitu kalau menurut saya gitu kan saran dari saya kamu mesti menyampaikan dengan sopan tapi jelas gitu kan. Pas kita bosan iya kondisinya, "Oh saya nih seperti ini, ya emang dulu seperti ini, cuma kan saya punya, eee, sudah punya tunangan ya." Kamu masih jelasin ke dia gitu kan. Itu yang pertama dan yang kedua ya pastikan ya obrol ngobrolnya itu ya itu gitu di tempat yang umum lah gitu kan tempat yang umum, biar tidak ada ya ini lah tidak ada praduga gitu kan. Kamu ajak mungkin, kalau saran saya ya ngajak ke cafe yang rame gitu cafe yang rame kamu ngobrol gitu kan. Sehingga kan nggak nggak ini nggak bukan tempat yang duaan seperti itu. Kalau saran saya gitu, kalau menurut kamu gimana? Itu yang pertama.
Iya betul. Oh iya, bener bener bener bener. Iya betul betul. Iya. Oke, iya mungkin tadi ya e apa namanya, eee, buat, eee, bertemu tadi aku nggak kepikiran sih tapi memang kayaknya bagus juga ya, Kak karena mungkin, eee, apa namanya, eee, kalau bertemu lebih serius gitu kan kita ngobrolnya gitu kan. Tapi kalau misalnya aku sambil ajak pasangan aku itu gimana ya Kak? Biar enggak ada, eee, salah paham gitu Kak.
Mhm. Mmm, sebenarnya ada positif ada negatifnya. Ya kalo
Iya.
Ya kalau positifnya mungkin ngis kalau ngajak pasangan kan berarti kan nggak ada nggak ada yang disembunyikan gitu kan.
Iya betul, aku nggak mau sih ada yang disembunyikan, Kak sebenarnya gitu.
Heeh. Iya, gitu kan. Iya sih bener. Cuma ya ada ini juga sih, te eee, ada sesuatu maksudnya kalau misalnya ngajak pasangan ngobrol seperti itu gitu kan dikhawatirkan gitu kan mungkin ya kecuali emang emang ya udah emang, eee eee, kamu emang niatnya emang pengen fix nge fix-in se menurut saya itu ide yang bagus juga gitu kan.
Iya, bener bener.
Mhm. Atau ada ide misalnya, eee, kamu apa tempat yang terbuka mungkin, eee, sementara s pas kamu lagi ngobrol ya si
Iya.
eee, tunangan kamu jangan ikut dulu. Tapi pas lagi tengah-tengah baru masukin. Jadi jangan langsung tunangan bareng gitu kan ujug-ujug bruk gitu kan. Kalau saran saya gitu sih ngobrol nih, misalnya ngobrol misalnya 5 menit kalau saran saya. Udah 5 menit ngobrol, nanti ada yang datang, Eh
Oh, oke. Bener bener.
eee, tunangan kamu datang ngajak ini gitu kan. Betul.
Iya bener bener sih, bener juga sih ya.
Bisa gitu, bi e dua-duanya bagus, cuma saran saya seperti itu gitu kan.
Iya bener juga sih mungkin, eee, apa ya namanya biar komunikasinya sinkron ya, Kak. Kalau misalnya aku menyampaikan dekat ke rekan aku, eee, takutnya malah ada terjadi apa ya, eee, emosi gitu ya Kak diantara kedua, eee, belah pihak gitu kan dan nggak enak juga ya mungkin gitu. Iya
Mhm. Mhm. Iya. Betul. Jadi bagusnya ya kamu ngobrol dulu. E saran saya sih gitu kan. Tapi nggak tahu gitu kan.
Iya dan, eee, mu mungkin emang bener ya Kak aku harus ngobrol langsung ya, Kak? Biar ini tidak berlangsung lama karena kan mungkin ini kayaknya nge apa namanya e untuk hubungan serius yang aku udah jalani itu kayaknya jadi pengganggu juga ya, Kak?
Dua-duanya bagus, cuma Mhm. Betul, jadinya seperti itu, gitu kan.
Iya. Iya iya, bener sih aku nggak kepikiran.
Jadi ya itu gitu kan, masalah teknik itu tergantung dari bagaimana situasi yang kamu hadapin juga, begitu.
Iya bener. Nah, eee, tapi Kak kalau misalnya ya Kak, eee, si mantannya itu tetap gitu ya, Kak menghubungi aku gitu kan setelah aku ngomong. Apakah tindakan selanjutnya apa ya Kak? Apakah aku harus, eee, menurut Kakak kalau misalnya aku memblokir sosial medianya gitu kan atau kontak WA-nya itu, eee, bijak nggak ya, Kak?
Kalau memang kamu merasa terganggu menurut saya gitu kan, untuk seperti itu ya nggak masalah gitu. Memang udah mengganggu banget kan itu privasi kamu. Lagian kamu juga nge-block dia kan dia juga nggak tahu sebenernya. Itu kan itu privasi ya, masing-masing orang punya privasi. Semengganggu apa sih gitu kan dia itu ke kamu gitu kan.
Iya. Iya betul betul.
Itu bisa di diblok kalau emang
Iya.
kalau menurut kamu itu udah cukup berlebihan gitu kan. Cuma ya awal-awal ya bagusnya emang kita omongin diob obrolin dulu seperti ide bagus, ide kamu bagus sekali gitu kan. Kamu mau ngobrol langsung ke, eee, mantan.
Oke, iya bener sih. Oh iya, bener bener sih. Mungkin kalau misalnya kita, eee, udah ngobrol gitu kan kita coba ngobrol dulu mungkin ya, Kak pertama gitu kan e kalau misalnya ngobrol udah tindakan e preventif tadi tidak berhasil gitu kan mungkin memblok sosial media, eee, dia juga atau memblok apa namanya kontak di WA juga mungkin nggak akan jadi masalah ya Kak.
Mhm. Mhm. Betul. Iy Betul betul betul. Iya, ya paling kayak gitu, Kak.
Oh, oke deh. Eee, makasih ya Kak aku udah kayak tenang banget nih cerita sama Kakak, udah ngerasa lebih baik. Nanti kita, eee, ngobrol lagi ya Kak, kalau misalnya ada kendala lagi. Makasih, Kak.
Sama-sama, Kak. Siap. Iy sama-sama, ya Kak ya.
Sampai jumpa.
Jumpa.